А вот расскажи про приключение, которое родилось из спонтанной идеи.
Да, знаешь, сейчас окунулась в воспоминания свои студенческие, так что могу 1 приключение как минимум рассказать. <chuckles>
Мгм. Мгм. Окей.
А, значит, мы с подругой, э, решили, м, во время каникул, а, просто, э, исщес исчезнуть со всех радаров, то есть сказать, условно, там, родителям, э, бойфрендам, что мы уезжаем на экскурсию, а сами мы уйдем в свободное плавание. <chuckles>
Мгм. Ага. А сколько вам было лет <chuckles> с подругой?
Ой, ну что там, 19 лет, наверное, как-то так.
Ага, окей, хорошо. <chuckles>
Да, вот, и значит, вот у нас возникла такая прекрасная спонтанная идея, э. Мы, значит, всем успешно, значит, наврали, как, э, значит, как планировали, э. Такая была продуманная, в принципе, легенда, вот, а дальше, а дальше чистое поле, потому что дальше мы ничего не планировали.
Мгм. <chuckles> Мгм. А почему, вот, почему захотели уехать, так сказать?
Ой, э, на самом деле у нас даже не было каких-то особенных планов куда-то уехать. Мы решили, что вот, э, попробуем, как это, что называется, жить свободно в городе. Ну, если честно, мы вообще ничего не планировали. Мы н я не знаю, что у нас было в голове, <laughs> мы просто, да. <chuckles>
Мгм. Ага. <laughs> Ветер. <chuckles> Мгм.
Да, наверное, это был ветер.
<chuckles> Ну и что из этого вышло, мне интересно? <laughs>
Ой, это было очень, э, странное приключение, потому что, поскольку ничё не было запланировано, плюс мы студенты, у которых, э, э, денег нет. То есть мы даже не запланировали, э, где мы будем ночевать, то есть, что мы будем делать. И плюс это весенние каникулы, м, то есть это такой, а, февраль-март. Ну, не самое благоприятное время в с нашем северном городе <chuckles> для прогулок.
Мгм. Так. Мгм. Мгм. <laughs> Да, соглашусь. <laughs> Окей.
А. Вот. И мы, соответственно, как-то мы уже по ходу дела стали что-то думать. Ну, хорошо, нашли какой-то концерт, сходили на какой-то концерт. Э, там, мы ещё к кому-то в гости сходили, сходили в гости. Но н начиналось всё самое интересное ближе к вечеру, потому что мы такие: "Ну, где-то надо ночевать".
Мгм. Такой быстрый вопрос. На корцерт без денег?
О, вероятно, это был какой-то прямо, э, студенческий, совсем простой, ну, в общем, какой-то такой, типа квартирника, поэтому. Ну и потом какие-то, какие-то небольшие деньги, а, у нас были, но их надо было расходовать экономно.
Мгм. Окей. <chuckles> Окей. Мгм. Мгм. Окей. Вы решили, что нужно где-то ночевать. <laughs> Где же вы ночевали? Мгм.
Да, мы поняли. Да. Ну, если честно, я, может быть, была б более решительно, авантюрно настроена, чем моя подруга. Я такая: "Ну, не вопрос, а, будем спать на вокзале, ну, раз".
Мгм. Ладно, <laughs> не лучший выбор. <laughs>
Приключение так приключение. Да. Да, ну, как бы, других вариантов нет, то есть варианты каких-то хотелов хостелов- он вообще не рассматривался, поэтому Э, это был уже план Б, и план Б моей менее авантюрной подруги. <laughs>
Мгм. А у друзей? Хорошо. Хорошо. <laughs>
Ну и плюс надо учитывать, что друзья тоже в основном студенты, плюс-минус живущие с родителями, поэтому тут как-то там завалиться к кому-то в гости, чтобы не спалиться, но
Мгм. Окей. <laughs> Ну можно тайком, да? <laughs> <laughs> Да-да.
<laughs> Проскочить. Не все жили в таких квартирах, чтобы можно было проскочить и тебя не заметят.
<laughs> <chuckles> Окей. Ну, вообще-то м многие так мо могут, зн знаешь, проскочить и не заметят. А потому что обычно родители, вот, приходят с работы уставшие и сл сразу ложатся спать. Мне кажется, если ночью тихонько прийти. <laughs>
Да, да. Да, да. Для этого, конечно, нужна всё-таки отдельная комната. Но нам, значит, сильно повезло, точнее моя подруга. У неё была другая подруга, которая, ну, на тот момент она жила одна, поэтому подруга сказала: "Всё, никакого вокзала, мы идём ночевать к Маше".
М, да, да. Мгм. <chuckles> Окей. <laughs> Мне кажется, эта идея получше. <laughs>
Да. Но если честно, я почему-то чувствовала себя даже немножко обделённой, потому что у меня было такое авантюрное настроение. Думаю, когда ещё я получу такой прекрасный опыт, поспать на вокзале?
Мгм. Когда ещё можно так рисковать? <laughs>
<chuckles> Ну да, возможно, да. <chuckles> Как не в 18-19 лет, да.
И долго вы, надолго вы уехали?
Ой, э, мне кажется, всё-таки это был какие-то короткие достаточно каникулы, то есть, наверное, всё-таки нам нужно было как минимум какие-то 3-4 ночи занять
Мгм. Мгм.
а, или, ну, это там, чуть попозже. Я думаю, что мы просто раньше вернулись с к <chuckles> с каникул, когда поняли, что всё, хватит тут, <chuckles> ам, н да, заниматься.
<laughs> Тага. Когда уже захотелось домой, в кроватку, кушать. <laughs>
Да. Поняли, что слишком сложно, да. Но до этого момента, да, действительно, была вот эта вот ночёвка у подруги. Причём сейчас мне почему-то так ярко запомнилось, что именно тогда я 1 раз услышала про певицу, одну новую, на тот момент. Подруга сказала: "Вы слышали, м, тут появилась новая певица. А, она поёт песню" У тебя спид, скоро мы умрём."Э, и певицу зовут Земфира."
Да. Мгм. Ой, мгм. <laughs>
И я на всю жизнь запомнила, что вот реально с с того случая я ещё такая: "Пф, что за бред, Земфира. Спид, скоро мы умрём. Какая-то фигня". <laughs>
Ага. <laughs> Мгм. И что, сейчас теперь это твоя любимая <laughs> певица?
Вот э Я очень хорошо отношусь к Земфире. Да, и в она в моём плейлисте, да, и я её правда слушаю, да. Но первые, да, первые впечатления, думаю: "Ну что за попса, ещё имя такое попсовое- Земфира. <laughs> Несерьезно".
Мгм, мгм. М. <laughs> Тр <laughs> И что же происходило все эти 4 дня?
Необычно. А, значит, мы вот так вот бродяжничали, буквально, причём я помню, ну, поскольку, значит, в моем городе есть прекрасное тёплое метро, можно было отсидеться и там. <chuckles>
Ага. <laughs> Мгм.
Но это так себе, конечно, развлечение. И я помню момент, когда в какой-то момент к нам подошёл, а, полицейский и такой: "Девочки, типа, у вас всё в порядке?" <chuckles> Когда мы такие, сидим на скамеечке. И тут я да, и тут я такая поняла, да, чё-то действительно, что-то мы не так организовали свою свободную жизнь.
Мгм. <laughs> <chuckles> Ага. Ага. <chuckles> Были какие-то, вот, форс-мажоры, какие-то вот, прям, такие интересные си ситуации? <laughs> А, м.
М. Ой, слушай, обошлось, но, э, значит, как мы всё-таки, э, спасли эту ситуацию внезапной свободы. У меня была такая заначка какая-то по деньгам, про которую я не говорила подруге. И я я предложила, говорю, слушай, а, ну, раз мы уже тут всем наврали, что мы едем с экскурсией, м, с, э, нашими студентами, друзьями, а, в Новгород. А давай-ка действительно съездим в Новгород. <laughs>
Мгм. <chuckles> Окей. Мгм. <laughs> Окей. <chuckles>
Чтобы появилась хоть какая-то цель, э, нашего, вот этого, бродяжничества. То есть хотя бы какое-то путешествие, а не просто ходить по достаточно промозглому февральскому, а, мартовскому Петербургу. Так себе занятие, прямо скажем.
<laughs> М Далеко это было, вот, от дома? Ну, то есть, с-с чтобы я понимала, а, насколько серьёзно. Да.
Ага, насколько серьезное путешествие? Э, нет, э, п там от п Петербурга до Великого Новгорода- это на поезде где-то часа 3.
Мгм, мгм.
В масштабах России это, естественно, небольшие, а, расстояния. Вот. И у нас были билеты на поезд, значит, мы купили места. И вот там, значит, случилось прекрасное чудо, к нам подходит, э, проводница. Это были просто сидячие места, там, в общем вагоне. И она такая: "Девочки, а хотите, типа, есть свободное купе? Можем, могу вас в свободное купе поместить". <laughs>
Мгм. Мгм. А! Мгм. <laughs> Повезло так повезло. <laughs>
Вот. Да, и мы такие: "Да, конечно!" И вот, значит, мы переходим в купе, значит, шикарно, вдвоём, едем в купе. Правда, в какой-то момент у нас такая возникла мысль- а к чему всё это? <chuckles>
Мгм. Окей, как-то поздно она появилась. <laughs> Как-то поздно появилась эта мысль.
Ну ти как. А? <chuckles> Возможно, да. То есть мы сначала обрадовались, а потом такие, а чё это нас проводница тут в отдельное купе перевела? А что нам, собственно говоря, от этого ждать? То есть, есть тут какой-нибудь подвох или нет? <chuckles>
<laughs> Мгм. <laughs> Так.
Вот, и мы поняли, что надо как минимум хотя бы закрыться. Не знаю, как это помогает, потому что проводиться вообще-то умеют открывать двери в закрытых вагонах. <laughs>
Мгм. <laughs>
А. Но всё обошлось. А, могу неб сразу спойлер, а, да, и как бы ничего плохого не произошло. Мы просто наслаждались, эм, этим самостоятельным л лакшери, а, люксовым люксовой поездкой в плацкарте до Великого Новгорода.
Мгм. Мгм. Это был первый класс или второй класс?
<laughs> Ам. Ну, это было всё-таки не СВ, наверное. Н н так что, ну, м, я думаю, что на тот момент мы не знали о существовании каких-то классов, это был максимальный комфорт, с которым мы были знакомы в поездах.
<laughs> Мгм. Мгм. Ну, класс. И <chuckles> хорошо, и что вы делали в Новгороде? <laughs>
В Новгороде мы гуляли, но, а, надо понимать, что опять же, это вот март-февраль, то есть, э, вот это вот сейчас снег, <laughs> ветер. <laughs>
Так. Ну да. Годно. Мгм. М. <chuckles>
Но как-то всё равно в этом было какое-то приключение, и, а, мы так прошлись по ключевым достопримечательностям.
А вот кто-то в итоге узнал, где вы были? Родители, например, друзья?
Родители- нет, а, причём это даже с учётом того, что мы вернулись раньше обещанного, да, то есть. Ну, правда, мы такие вот, из Новгорода мы уже вернулись, и такие: "Ну всё, хватит", и поэтому просто сказали: "Ну, раньше закончилась экскурсия". Родители такие: "Ну, хорошо". <chuckles>
<laughs> Мгм. Мгм. <laughs> По барабану.
Никаких вопросов. Да.
Вот.
Э, наверно, они просто нам сильно доверяли <chuckles>
Мгм. <laughs>
не ждали какого-то подвоха.
Мгм. А тут такой ещё подвох. <chuckles> Да. У, что-то вынесли из этого опыта вы с подругой? А, как-то вот поменялось у вас отношение к спонтанности?
Мгм. Ой, подруга точно вынесла простуду. Кажется, там чуть ли, э, всё-таки не воспаление лёгких нет, до этого не дошло, но она вернулась и слегла после этого северного, э, новгородского ветра.
<laughs> Мгм.
Вот. А, м, э, что вынесла я- что, да, надо делать заначки, и всё-таки к спонтанным вещам нужно готовиться, э, в том числе финансово. Если нет плана, то должны быть хотя бы деньги.
<laughs> Мгм. <chuckles> Ай, вот, э, эмоции же это, это же вызвало у тебя какие-то эмоции классные? А вот повторила бы ты такой опыт ради этих эмоций?
М. Ой, не знаю, знаешь, и очень разные эмоции. С одной стороны, я рада, что мы, э, вот такое всё-таки путешествие сделали, э, и вот и до Новгорода доехали, и вот с этим купе. Но как-то в молодости маленьким вещам абсолютно легко радуешься.
Мгм.
А 2 эмоция, она такая посложнее: это немножко попасть, э, у, в в что становится, в ситуацию бездомного человека. То есть, то есть вот, вот в эти вот моменты, когда ты понимаешь, что ты не знаешь, где, э, ты будешь ночевать, э, э этой ночью, и, в принципе, ты не очень знаешь, чем себя занять, э, там в течение дня. То есть, у тебя нет какого-то конкретного плана: я учусь, я работаю, я там ещё что-то, я турист. Вот, то это такое очень неуютное чувство изнутри.
Ага. Мгм. Вот так. Мгм. Да. Ну. Вообще, на самом деле, это довольно опасно тоже, 2 д девушкам ехать одним, куда-то далеко. Мне кажется, в современных реалиях это вот прям вообще, кошмар. Э..
Ну эт бывает по-разному. Я п п наверное, я из, как бы, из своей позиции я потом сталкивалась с похожими ситуациями, когда я думала, когда иностранцы приезжали в Россию, вот примерно так же с палаткой, э, в сентябре, в Петербург. <chuckles> Э, студенты тоже, с малым количеством денег. Отдельная история. Вот там я действительно, э, думала: боже мой, какая опасность. Они нам говорили: "Боже мой, русские больше боятся русских, э, чем имеет смысл." Типа: "Мы видели только симпатичных людей."
М. <chuckles> М. Мгм. <chuckles> Окей. А считаешь ли ты, что это вот было, безрассудный поступок или, может, всё-таки вот спонтанность?
Я считаю, что это был безрассудный п поступок, потому что надо было всё-таки учитывать сезон и вот такие вещи, конечно, вытворять, э, летом, как минимум, когда у тебя есть больше вариантов. Ну, либо иметь деньги просто <chuckles> на вот эту вот свободу, потому что иначе это такое, м, ну такое бесцельное брожение. Оно не очень д добавляет позитивных эмоций.
Мгм. <chuckles> Мгм. Мгм. А вот если бы не было ограничений вот сейчас в деньгах или во времени, э, хотела бы ты ч тоже что-то такое спонтанное сделать?
Что-нибудь спонтанное? Ну, наверное, н н наверное, с возрастом всё-таки больше чуть планируешь, всё-таки. И, наверное, вот, э, действительно, вот это вот, э, учитывать риски и так далее- это, м и, может быть, меньшая потребность в этом авантюризме. Так что, наверно, если грубо, то скорее нет. <chuckles>
Мгм. Мгм. <chuckles> Вы успели.
Как-то хочется какой-то стабильности, потому что слишком много всего нестабильного вокруг.
Так, окей. <chuckles> Взрослый подход. <chuckles>
Ну да, наверное, как-то уже, да, действительно, поменьше адреналина требуется, и ты понимаешь, что даже если ты запланируешь, всё равно что-то спонтанное возникнет в твоей жизни.
Мгм. Жалеешь ли ты вот, а, об об этой поездке спонтанной со своей подругой?
Нет, это такое воспоминание, которое осталось, ну, и действительно опыт такой, э, и, рефлек рефлективный, да? То, о чём можно подумать, и такой забавный, в том числе.
Мгм. М. Мгм. <chuckles> Да, это п и, ну, м мало кто бы решился, мне кажется.. <chuckles>
<chuckles> По-разному. Есть люди, которые решаются и не на такое.
Ну да-да, ну ладно, соглашусь. Спасибо, что рассказала. Было очень интересно послушать о твоём опыте. А, надеюсь, ещё увидимся. <chuckles>
Взаимно. Всего доброго, пока.
Мгм. Да.